あ、お風呂入る時間帯に関しては、もともと何時ごろ入られてたんですか？もともとの生活でいうと。
あ、そうでそうですね、割と、あの 先に、なんかお風呂入っちゃうっていう、つ習慣があったので、なんか、その
う、おお、あ、でむ、うそうですけどね、早く寝れそうで、逆に、うん。
あ、そうなんですよ。ただ、やっぱりそのいろいろ調べたところ、なんか、ね逆に寝る、すな1時間前とか、あの、に入った方が、あの、ま、その後、ん、あの、ゆなんていうんすか、睡眠の質が上がりやすいっていうか。
はい。 ええ、そうなんですね。 へえ。なんか、あれですか、なんかそれは理由というか、あの、どういった、なんか仕組みで、そういうことんなるんすかね？からがあったまるみたいな話ですかね？
そういうはい。 あ。 やっぱり体をあっためて、それで、ま、1時間とか1時間半後ぐらいにだんだんその体温が、あの、だんだん冷えてくるっていうか、あの、戻ってくる、その戻ってくる間ぐらいのところが一番ちょうどいいらしくて。
うん。 うん。 うんうん、戻ってくる、うん。 へえ。
その、あ熱すぎ、体があったかいっていうか、ほてってる状態で寝るのもあまり良くないので、あの、タイミングがはい。冷えすぎず、ま、あの、何て言うんすかね、あったまりすぎずっていう状態が、なんか人間の、なんていうんすかね、寝るタイミングとしては、結構最適なので、そうですね、そっからはお風呂に入る時間も、ま、いちじかんとかいちじかんはん前ぐらいに入るようにして、その出た後の、なんて言うんすかね、1時間とか1時間半、たぐらい経って、だんだん自分の中で、あ、あの、ちょうどいい感じの、なんて言うんすかね、ああの体温の、眠気が出てきたら、ちょうどそれがサインっていうか、あの、一番寝やすいはい。
うん。 ああ、だ、ちょうどいいタイミングで、寝るのがベストっていう。はははは。 うん。 へえ。 で、もう最適、ベストっていう感じで。 へえ。 あ、はは、あ。 ああ、なるほど。 うん。 眠気というかうん、体温。 ああ。え、それやると、やっぱりなんか、あの、なんか、ぬ睡眠の質が上がるっていうだけじゃなくて、入眠もしやすいんですかね？
あ、そうですね、それをやり始めてから、ほとんど、なんでんすかね、もう寝れないとか、あの、全然、なんていうんすかね、あの、自分の中で起きて起きてる時間帯が増えることも減りましたし、なんか、あの、そうですね、入眠の質っていうも、そう、ありが上がりましたね。
はい。 うんうんうん。 うん、ううん。 うーん。 ああ、そうなんですね、やっぱあれですかね、なんか風呂ってやっぱりなんか、体力、奪うものではあるじゃないすか。だか、そういう、その側面もあってな、体の体力をうしうわ失われた分、なんか、スッてなんか疲れて寝やすくなるみたいなとこもあったりすんですかね？
はい。 あ、たぶんそういうのもあったりして、ま、ま、ほん一番の、まあ、原因、ま、あの、なんていうんすね、効果的には、やっぱりその体温の変化っていうか、上昇して、冷め冷めてる途中っていうか、冷えてるいう途中で寝るのが一番いいってね、あの、書いてあったので、ま、それが、シャワーとかでも、あの、ちょっと時間みじそうですね、シャワー出た後は、逆に例えば40分前とか、50分前とかに入ると寝る50分前ぐらいに入るとちょうどいいみたいな。
へえ。 いえ、うん。 ああ、なるほどなるほど。 うーん。 わ、はいはいはい。 わ、もう、体温上げればいいすもね、うん。 うん。 ああ。